É, eh eh, isso depende muito, sabe. Tem um estilo de música que eu acho que ele é muito mais tranquilo pra fazer tudo. Imagina, se eu tiver conversando com uma pessoa, né, se eu tiver numa ligação, não tem como estar ouvindo música, né, e dando muita atenção àquela pessoa, a não ser que seja uma ligação rápida, eu tô numa festa, né, e falo com a pessoa "Opa, tudo bem, si olha eu não consigo falar direito, tô aqui na festa, mas abraço, tudo de bom, tchau", né. Mas tipo
Hum. Aham. É. É, rapidinho. Aham. Então é como se o cérebro cortasse um pouco o a música pra você poder falar no telefone com essa pessoa?
Exatamente, o Exatamente. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue sim, né. Ler um livro eu não vou ouvir um rock, eu não vou ouvir uma música cheia de letra, sabe, um MPB, né uma um sambinha, alguma coisa que tenha muitas palavras que me façam cantar também e que me façam prestar atenção naquela letra, mas músicas mais instrumentais, às vezes um pouco de música eletrônica também, ou música instrumental, jazz, eh, um pouco de blues, é muito bacana pra você ouvir quando você tá lendo, né, quando você tá cozinhando, você pode ouvir uma coisa com letra, mas quando você tá focando, trabalhando quando eu estudava, né, quando eu estava na na universidade, quando eu estava terminando o meu curso, eu estava pensando assim: "Poxa, a música eu acho que me atrapalha, me ajuda muito". Mas quando eu comecei mesmo a estudar e ouvir música LoFi, né, ou aquelas músicas que são mais de jazz mesmo, né, que eu gosto bastante, eu entrava exatamente.
Uhum. Ah. Aham. Uhum. Entendi. Aham. Entendi. Aham. Ok. Me conta. Hum. Aham. Que é mais instrumental, né, sem sem palavras, né, sem letras.
Exatamente. Eu entrava mesmo numa numa área ali de foco, né, e conseguia fazer o que eu precisava fazer, né. Imagina, ah, não, eu tenho que estudar 10 páginas sobre isso, mais 2 capítulos disso aqui e pra não ficar um tédio, né, aquele quarto silencioso, né, a musiquinha ali de fun
Uhum. Entendi. Aham. Que você escuta até o barulho do silêncio.
Exatamente. Você escuta a sua respiração ali, você vê 3 horas aqui olhando pra esse computador estudando, né, bate um tédio, celular no modo avião, né, pra você, tipo, estar focado então, tipo, não vê mensagem, não vê nada, você fala assim "Poxa, vou deitar, vou parar não aguento mais". Não eu ia lá, ligava a minha musiquinha, entendeu, botava uma música tranquila, ia tomar uma água e voltava pra um foco total, né, a música me ajuda muito. E o tipo de mu
<chuckles> É. É. Aham, dá vontade de parar. Aham. Entendi. Então você você diria que tem tarefas em que música com letra mais te distraem do que te fazem focar?